Paano mo ba pinoprotektahan yung oras mo sa pamilya at yung oras mo naman sa trabaho?
Ay actually, siyempre, ah, pinakamahalaga talaga diyan, eh, kung paano mo hati-hatiin or paano mo i-manage 'yong, ah, ah, 'yong oras mo pagdating sa trabaho at at the same time pagdating sa, ah, mga ayan, sa pamilya at mahal mo sa buhay. Para sa akin siguro, ah, ako kasi dati talaga okey lang sa'kin magtrabaho nang magtrabaho. Minsan hindi hi no'ng no'ng single pa ako hindi ko masyadong, ah, alam mo yon? Iniisip 'yong prob 'yong ano ko, eh, 'yong, ah, buhay ko sa bahay kasi a ano nga, eh, single ka nga, eh, 'di ba? Siyempre naiiba 'yon kapag alam mo 'yon, may responsable ka na. Minsan 'pag dati kapagka trabaho pagkatapos ng trabaho gigimik ka, eh, kasama mo 'yong mga kaibigan mo, eh, yung mga, ah, friend mo, eh, 'di ba, or yung pero nag-iba 'yon siyempre nung nagkaroon ka ng responsibilidad sa buhay i i mas ibang ano 'yan, ah, ibang, ah, ano 'yan, rules 'yan. So, para sa akin buti na lang kamo, ah, nagkaroon ako ng, ah, trabaho na may ano, work-life balance na tinatawag, 'di ba? So, parang, ah, 'pag sinabi nga out of, ah, ano ka na, nasa labas ka na ng opisina, siyempre 'yong, ah, trabaho mo, wala na rin 'yon, 'di ba? So, para sa akin maganda talaga na una mong or, ah, ma maswerte ka kung makakahanap ka talaga ng mga trabaho na may work-life balance na tinatawag. Kasi minsan ina-ano naman 'yan, eh, ah, pina ina-ano naman lalo na 'yong mga ano ngayon, mga corporate company or mga BPO pwede rin, 'di ba? Kasi nasa work-life balance din naman 'yang mga 'yan. So, ah, eh, importante talaga meron kang nilalaan hi hindi lang ba basta sa pamilya mo pati sa sarili mo, importante rin yun. Oo, syem
Mm. <laughs> Oo. Siyempre, oo. <laughs> Tama! Mm. <chuckles> Mm. 'Ba, okey. Mm. Oo. Mm. Sa sarili, tama. Pero matanong ko lang saglit 'no? Pano ba yung set up ng trabaho mo? Ano bang nature ng business nung kumpanya niyo?
'Yong sa amin kasi talaga ang, ah, ano nun sa electronics. So, parang, ah, minsan nag-aano ako, eh, nag-o-offset din parang kung halimbawa, papasok ako ng 9, puwede ako umuwi ng basta makukumpleto mo 'yung ano, ah, 'yung 8 hours, 'di ba? Parang ganun. Puwede kang oo, oo, oo, puwede talaga. Puwede kang hindi mag-break tapos dire-diretsohin mo kaso hindi naman natin kaya 'yon, eh, ang hirap naman ng 8 oras kang dire-diretso. Siyempre, kailangan pa rin. So papatak pa rin ng 9 oras talaga na ang, ah, na ang traba ang buong maghapon mo sa trabaho. Pero ayun nga, siyempre kung, ah, may mga importanteng lakad at least ma-o-offset or maa-adjust mo 'yong la 'yung ano mo, 'yung oras mo na which is maganda rin naman, 'di ba? So, kung kung sakaling pumasok ka ng 7:00, ang pang minimal minimum start kasi dapat 6, eh, puwede ka na mag-start no'n. So, kung papasok ka ng 6, 'di ba, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, one, two, three, mga 3 ayan, mga 3 uuwi ka na. Ah, ako kasi madalas
Okey. Ah, off setting. Ganda rin yun, mm. <laughs> <laughs> Oo, oo. Hmm. Mm. Okey. Mm. six to three? Mm. Anong pinaka late na pwede mong ano, pasukan?
9.
9, oh, okey.
Oo, parang mga 7 mga ganyan. 6 or 7 makakauwi ka niyan, mga gano'n.
9-6, oo. 9-6 naman ikaw 'no? So, maganda nga kung may lakad ka nga, 'di ba or may kailangan gawin.
Oo, oo. Oo, yun sa oo, saka si ano naman 'yon, eh, ah, sinasabi naman sa amin 'yung work-life balance niyo. Kapagka nasa labas ka ng trabaho hindi na para, ah, kulitin ka, tawagan ka, ah, kailangan papasukin ng ganitong, ah, hindi na kasi siyempre, ah, by schedule na kasi 'yong ano, eh, 'yong ano sa'min. So 'yon, ah, importante sa'kin 'yon kasi siyempre mas na alam mo yun, napoprotektahan ko 'yong oras sa pamilya ko, ah, at the same time 'yong oras ko para sa sarili ko. Ah, yun yung mga bagay na mahalaga, eh, 'di ba? Alangan naman magtrabaho ka lang na magtrabaho, eh, pa'no naman 'yong oras mo sa pamilya mo? Baka mamaya hindi mo mamalayan malaki na 'yong anak mo tapos lumayo na rin 'yung loob sa'yo kakatrabaho mo, kaka-ano, hindi hindi ko hindi ko gustong makita yung sarili ko na parang, ah, naibigay ko nga lahat ng pangangailangan niya, ah, lahat ng mga gustuhin nila sa buhay, pero yung loob nila para sa akin, eh, parang lumayo naman, 'di ba?
Mm. Oo, ayan. Siyempre. Hmm. Yun din ang kadalasang sinasabi ng, alam mo yung mga naririnig ko sa mga, alam mo kilalang personalidad na, oo nandun talaga yung ano, luho, pera, yung yaman nandun, pero kadalasan ang hinahanap ng mga mahal nila sa buhay yung oras nila. So maganda nga yung merong work pinopromote talaga at sinusuportahan ng kumpanya yung work life balance. Sa tipikal mong sa normal mong araw, pwede ka bang makapagbigay ng papaano yung daloy ng araw mo, kasama na diyan siyempre yung oras ng trabaho mo, ino-offset mo, at yung pa'nong pina-prioritize yung oras sa pamilya.
Oo, oo. Mm. Totoo. Oo, tama. Eh, siyempre kapagka tayo'y, ah pag gising natin sa umaga hangga't maaari gusto ko sana kasabay 'yong pamilya ko kumain, although 'yong asawa ko maaga kasi nagigising 'yon eh. Ah sila kasi minsan yung naghahanda ng ano eh, ng mga babaunin nung anak ko 'pag sa eskuwelahan. Ako naman 'di naman ako masyadong nagpapabaon, pero nagpapabaon lang ako ng mga pang snack-snack. So parang kaming ah 3, 3 lang naman din kami sa bahay. So parang nagsasabay-sabay kami sa umaga talaga. Yan yung pinaka ano namin, kwentuhan, um small talk, yung mga maliliit lang na bagay. Kasi siyempre, ah busy rin naman tayo sa umaga, yung mga mga 5. 'Yong anak ko mag-aano na, mag te-thirteen ngayong ano, ngayong ay sunod na buwan. Babae. Dalaga na halos.
Okey. Hmm. Mm. Oo. Ilang taon na ba anak mo? Ah, lalaki? Babae? Ah, <laughs> oo, nako. <laughs>
<laughs> Yun nga. So parang, ako din siyempre mahirap din, lalo na la babae yung anak ko siyempre. Ah mahirap kuhain ang loob, lalo na kapagka tatay sa babae, 'di ba. Pero although ngayon ah sabi ko nga sa'yo, ah maganda yung ano namin eh, yung ugnayan namin ng anak ko, maganda yung ano namin. So ah may mga pagkakataon na kahit na, alam mo yun, mga private life niya na natatanong ko na siya, yung kung may mga may crush-crush na ba siya or kung may nagkaka-crush sa kanya. Ah vocal siyang i or open siyang sabihin sa'kin yung mga gano'ng bagay. So ito yung mga, ah, kadalasang naglalaan ng oras ko. Samantalang 'pag nasa opisina naman, ah, hindi pa rin naman ako ah, kahit papaano hindi ako nakakalimot na, ah i-text or i-chat yung asawa ko kung kamusta siya sa bahay, o kung kamusta siya sa trabaho. Siyempre kahit papaano, eh importante pa rin naman talaga na may may komunikasyon kayo palagi eh, kahit na yung maliliit lang o ilang minuto lang, hindi naman kakain ng oras 'yon eh 'di ba .Kamustahin mo 'yong, ah, 'yong, ah, 'yong wife mo. 'Yong anak ko hindi naman kasi nakakapag-cellphone sa school eh. So parang 'yong wife ko lang ang kinakamusta ko palagi. So gano'n, tapos pag-uwi siyempre minsan kapag maaga-aga, may mga pagkakataon na minsan lalabas kami, tapos sa labas na lang kami kakain, or ah um ano 'yon, konting ah kuwentuhan bago matulog. Ah, 'yong 'yong anak ko kasi dati sa'min nakatabi, so parang ngayon hindi na masyado, sa medyo malaki na rin kasi kaya nakahiwalay na siya ng oo, totoo-totoo. 'Tsaka siya rin naman nag-request nun na gusto niyo ng ah ah. Although medyo, alam mo yun, may kirot ng konti, kasi parang ah iisipin mo na hindi na bata yung aanuhin mo, yung dati mong kinakarga-karga lang, 'di ba. Oo, yun yun yung mga bagay siguro na naglalaan ng oras ko sa pamilya at trabaho.
Mm. Ayan, oo. Mm, mm. Mm. Mm. Mm. Ah, okey. Mm. Syempre mag dalagita na eh. <laughs> 'Di ba. <laughs> Oo ano. Nakakailang 'no. Mm. Eh, 'yung sa trabaho mo, 'di ba, nabanggit mo nga, eh, meron kayong offsetting, 'di ba? Pa'no kung halimbawa, eh, kinailangan mong, ah, talagang me i-prioritize 'yung oras mo sa pamilya mo, ano 'yung papaano mo ina-approach 'yung, ah, boss mo?
Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Ako kasi sa'min kasi talaga ano 'yan, eh, parang a month, dapat meron ka ng ano, eh, parang may a paabiso ka na. 'Di kasi pupuwede 'yong biglaan kang ano, eh, kasi, ah, ano 'yon, eh, parang against the rules ng company 'yon, eh, kaya ka nga binibigyan ng pagkakataon kung gusto mo talagang baguhin 'yong 'yong off mo o kung gusto mong magbago ng ano, kasi ano, ah, ano mo 'yon, ah, parang <tsk> are ano mo yun, eh, 'yun 'yung pinaka, oo, oo, tama, parang gano'n. So parang kung ikaw din naman responsibilidad mo rin naman sa kanila na ibigay naman 'yung oras nila, oras mo para sa ano nila. So kung kung gusto mo talagang ano, binigyan ka na nga ng ano, eh, parang, pinaka, oo, oo, parang gano'n, tapos, kaya 'wag mo nalang sayangin 'yung pagkakataon, kasi kung tuusin wala kang makikitang halos gano'ng kumpanya, eh, 'di ba, 'yong mga gano'n. Talagang fix lang talaga, eh, 'di ba, dapat fix lang, eh. Dapat kung 8 ka papasok, 5 ka lalabas, gano'n lang dapat, eh. So sa kanila talaga, ah, gano'n parang, ah, kung pumasok ka ng ano sa araw sa araw kasi ora okey lang kung anong oras ka pumasok basta kukumpletuhin mo 'yong oras ng trabaho mo. Pero do'n sa rest day, 'yon ang hindi ano, kasi may kaniya-kaniyang schedule, eh, kung halimbawang Wednesday, Thursday ang off mo, si Wednesday, Thursday ang off mo. So kung may pasok ka pa rin ng
Ah. Hmm, mm. Mm. Responsibilidad mo. Ah. Offsetting, eh, 'no. Oo. Bihira 'yan, ah, bihira. Mm. Mm. <clears throat> Oo. Kasi maapektuhan 'yung, siyempre 'yung day off nung iba, 'di ba? O 'pag wala ka, o sinong aasahan o kung gano'n?
Oo, totoo. Oo. Oo kapagka ang pinaka-worst lang siguro na kapag ah, magagawa mo eh eh it's either emergency talaga or ah hindi kaya ng ano mo 'yong katawan mo talagang may may sakit ka. 'Yon pupuwede 'yan valid reason 'yan. Pero kung sakaling sasabihin mo lang kasi ah, may ano 'yon halimbawa may ay may may birthday-an po kasi nito may gala po kami ta's hindi mo man lang pinaabiso, oo 'yon 'yong parang, ah nakaka-ano naman, nakaka siyempre parang tulong na rin sa kumpanya kasi ah, kahit papaano
Ayun. Mm. Dapat i-schedule mo yun, 'no? Oo. Oo. Pero yung mga ganun yung okasyon, yung alam mong may mangyayaring ganitong petsa, pwede niyong i-file ng leave kumbaga, 'di ba? Ng vacation leave, mm.
Mm. Oo. Mm. Oo, oo pwede, pwede. Oo pwede, pwede mong ah pwede mong ah ano, ipa ar ah, change RD pwede ka mag-change RD. Oo, pwede yun, oo pwede ka rin na
Ah, ah oo, oo swap kayo day-off no, pwede ba yun sa kasama mo?
Oo, oo, oo pwede, oo pwede, pwede yung ganon. Basta ah, a month before bago ka bago mangyari 'tong ah
Hmm mm. Magkaroon ng ganung changes? Ah okey. Ang hirap, mahirap sa inyo isang buwan ang ano pa ang paalam? Mm.
Oo, oo. I Oo gano'n talaga 'yon talaga yung ano, oo, kaya bawal 'yon lang ang pinaka-ano sa'min bawal yung biglaang lakad eh. Kung ah, kung anuhin mo 'yon dapat talaga halimbawa ako may pagka may mga reunion kami or ah kung 'pag may mga gathering kami ka 'yong mga friend or ba family, ah ano 'yon nagpapaabiso na ako ng one month ahead para
Ayan oo. Mm. Ah binibilinan mo na sila, 'no? Sa akin ah, hindi pwede yung biglang biglaan o kahit yung isang linggong pagitan, kailangan isang buwan. So kung meron kayong planong imbitahan kami, sabihan niyo ko ng isang buwan.
Oo, oo sa Oo, oo. Oo tama ganun, dapat naman talaga ganun kasi. Pero alam mo, eh bilang tulong na rin sa kumpanya kasi binigay rin naman yung privilege sa amin na ganun kasi kung tutuusin ah ma marami naman talagang privilege na na naka nakalaan na na sa'min, pi feeling ko para sa'kin privileged na kasi talaga yun eh. Yung iba kasi parang hindi ka papayagang mag-rest day basta basta eh. Kahit na sabihin mong ahead pa ng one-month hindi ka papayagang basta-basta di ka papayagang ah, mag-change RD or mag day off. Ah yun, siyempre may mga pagkakataon oo may mga ganong kumpanya eh na ah minsan
Oo nga naman. Mm. Oo may mga naririnig akong ganon. Mm, may mga ganon.
ah, kailangan ano. In in i kailangan kapagka kailangan ka sa trabaho kailangan pumasok sa trabaho hindi pupuwede 'yon. Minsan nga may mga pagkakataon kahit rest day ka papapasukin ka, eh, 'di ba. Ah, ayu 'yon 'yong parang hindi ko hindi ko makita 'yong work-life balance na tinatawag sa mga ganong kumpanya. Pero, sa i ito sa kumpanya meron kami, okey naman, at least 'di ba may pagkakataon ka pa rin na kahit papano kung talagang, ah, gipit or kulang 'tong kinikita puwede kang sumadline pa sa iba 'di ba, kung gugustuhin mo kasi, ah, ala parang hawak mo naman din yung oras mo sa opisina. So yun, may mga pi
Mm. Oo nga naman. Tama. Mm. Diyan ba sa, kumpanya niyo may mga pagkakataon na kailangan niyo mag-overtime, may mga ganun ba?
Oo. Ah, oo, meron naman. Pero yun hindi mandatory, hindi sapilitan parang tatanungin kasi yun. Kasi oo yun sa amin kasi, ah, kaso ano, eh, ti alam mo 'yon tinatanggap din <scoffs> yung iba lalo na kapagka, maganda yung rate, kasi pa iba-iba din yung rate, eh. May tinatawag kasi kami na fixed rate, may tinatawag kami na per piece rate, parang ganun. So ka parang kung
Ah. Ah, papano nagka-ano nagmamaterialize yung kada rate, yung fix tsaka yung piece?
Kasi kapag pagka-ano halimbawa, ah, per ano namin kapag ka per piece kasi, parang bayad kada gawa mo. So kung nakakaganito ka lang bawa ang quota lang is 500 kung lumagpas ka sa 500, above ka na do'n sa expected na salary mo. So, kung ma na ano na eh, yung iba kasi minsan <snorts> talagang alipin ng salapi talagang mag-o-OT sila kasi gusto nilang, alam mo 'yon halimbawa kung halimbawa lang ah, minimum ka kunwari tapos, na-hit mo na 'yong target mo wala pa ng, ah, kalahating araw so parang ikaw gigil ka pa. So, magiging doble na 'yong, ah, sahod mo sa isang araw puwedeng gano'n. Ta's 'pag nag-OT ka pa, puwede pa uling madagdagan 'yong ano mo, 'yong sahod mo. So parang maganda kasi 'yong gano'n, parang ako mas na an parang pakyawan ba kung alam mo 'yon, yung gan oo,
Oo. Ay, siyempre. Mm. Oo, oo nga. Pero matanong ko lang kung ayos lang ha. Ah, ano yung ginagawa niyo at, ah
Oo. Iba-iba, eh. Mayrong, ah, data analyst, yan may mga data analyst, may nag-Q-QA. Per piece yun, ah, per piece nung, ah, i i enco parang encoder kasi, encoder din talaga siya, oo. Pero ano lang, tapos ika-copy paste-copy paste mo lang, tapos sa electronics yung company niya. So parang, ah, yun yung mga, ah, ano bang tawag dito? Mga receipt, may iba-iba, eh, mga minsan, ah, mga gamit mga tools yan. Mga gano'n yung ano, so, sa electronic company.
Technician kayo ng ano, mm. Ah. Ah, okey, mm. Ah okey, I see. So, nasa data encoding, ah, analyst pala kayo? Mm.
Oo, ako ay ako hindi naman ako sa data sa fetching naman ako parang, ah, gano'n din per piece din. Pero yung yung piece pang parang blueprint ng mga, ah, ano ng mga yun naman nakatoka sa'min 'yong mga misplay mga, ah, mis ano, mis miscut na ano, basta parang medyo kumplikado rin eh, pero yu do'n kami do'n ako, ah, 'yong mga
Mm. So, mga dokumento yung hawak niyo 'no?
Oo, oo kadalasang dokumento talaga. Mayro'n din naman mga technician talaga pero ibang ibang ano na sila, eh, parang ibang field na sila, eh. Parang isang company lang siya na gano'n. So, yun.
Ah hmm. Hmm. Mm, pre. Ang kamusta ang ano holiday, oo may pasok ba kayo pag holiday locally? Pag yung holiday ano nasa mga kini-cater niyo bang mga kliyente, eh, ah, banyaga o locally 'no?
Pero ang may-ari banyaga, pero ang, ah, ano ang, ah, terms ng trabaho ya naka-base dito sa ano kung holiday di double pay ka kung pumasok ka or ah, thir kung, ah, special holiday 30% gano'n, ah, gano'n pa rin.
Okey. Hmm. Oo, oo, pero ano din naman, mayro'n kayong choice ba pag holiday kung gusto yung pumasok o hindi?
Ay, oo. Oo, tas nasa ano naman 'yon eh, nasa ano naman 'yon, eh, contract naman 'yon kahit siguro saan naman, eh, kung holiday nga 'yon, eh. So, may karapatan kang humindi, may karapatan kang umuo talaga kahit saang company alam ko puwede ano yun, eh. Pero
Hindi. Kasi sa mga depende sa industriya, eh, kagaya sa mga BPO kasi yun, yun pag ano talaga, mm.
Ah, sabagay. Oo, oo, oo. Eh, magkaiba kasi ano no'n ng BPO eh, parang ang sinusunod talaga nilang rou ah, ano yung ano, eh, yung, ah, ibang bansa, eh. Oo, oo, eh yun lang, yun lang, yun na lang.
Kung sino yung kliyente nila oo, ganon. Oo, yun sa inyo maganda, eh, sa inyo, ah, may option kang pag kailangan mong kumita oh, oh di ba, pag alipin ka ng salapi ika nga pasukan mo, di ba? Pero pag hindi
<laughs> O oo. Totoo, totoo naman.
Oo, maganda.
May mga gano'n naman kasi talaga, um, yun nga sabi ko nga sa'yo hindi naman ako tatagal ng sampung taon do'n kung hindi ko nagustuhan yung yung trabaho tsaka alam mo yun, kaya kahit papaano may oras ako na nailalaan hindi lang para sa sarili ko, lalong-lalo na para sa pamilya ko, di ba? Ah, kahit papaano nakikita kong lumalaki yung anak ko yan, mga ganung bagay.
Hmm. Sabagay, oo. Siguro yun nga talagang Oo, maganda nga ang, ah, work-life balance yan sa nap pinagtatrabahuan mo. Ayan, ah, uy salamat at maganda yung naging usapan natin at may nadagdagan, na nadagdagan din ang kaalamanan ko, ah.
Mm. Maraming salamat din sa pakikinig 'no, ah, naging masaya ako sa kuwentuhan natin. Maraming salamat at paalam.